Ne, aber ich habe es gesehen, dass es angeboten wird oder dass es irgendwo beworben wurde, dass die beiden zusammen 'n Buch gemacht hat „Wir haben gar kein Auto”, ja.
Sehr interessant. Okay, also du hast jetzt festgestellt, Werbung hat sich im Vergleich zu früher massiv verändert. Früher hast du im Prizi im Prinzip
Ja, massiv, massiv.
den Versuch gehabt die Iden die Identifizierung mit, äh, de de also, der Werbende versuchte, sich dem dem Bewerbenden, der da beworben wird, gleichzustellen und damit so eins zu sein und dadurch das Produkt zu verkaufen.
Ja, so sich volksnah darzustellen, nach dem Motto: „Ich bin einer von euch" so, ne? Genau, genau.
Mhm. Mhm. Mhm. Und heute hast du eigentlich ja genau das Gegenteil. Besonders bes je prominenter, umso besser als Werbefigur. Warum glaubst du, ist das so? Also, das muss ja was mit der Gesellschaft zu tun haben, die sich irgendwie verändert hat. Was denkst du? Wie erklärst du dir das?
Ja. Ja. Ja. Also Äh, das unbedingt, unbedingt. Also, unbedingt hat das mit der es es hat mit der gesellschaftlichen Veränderung zu tun, es hat mit der digitalen Veränderung zu tun, und ich glaube auch, es gibt jetzt auch andere Käuferschichten. Früher war, glaube ich, die Werbung ausgerichtet auf, äh, wohlsituierte Gutverdiener für damalige Verhältnisse, also tendenziell eher auf älteres, äh, Publikum, die auch die sich auch was leisten können. Und heute haben ja lunge haben ja junge Leute auch manchmal schon viel Geld. Also, Siebzehn, Achtzehn, Neunzehnjährige sind ja du sind da durchaus manchmal liquide, so. Und die Werbespots müssen natürlich auch diese jungen Leute jetzt mit erfassen und entsprechend und entsprechend modern aufbereitet sein, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ah. Mhm. Mhm. Ah, okay.